D'accord, donc j'imagine que vous vous êtes, heu, réunis entre hem, heu, les les habitants. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà, heu, organisé des réunions voilà informelles pour justement discuter, échanger ou heu, comment ça s'est, heu, comment ça s'est passé?
Alors, il y a eu plusieurs, heu, plusieurs phases, hein. Bon, déjà, il y a eu la phase, heu, de surprise et la réunion d'inform d'information qui a été, heu, bah, je te laisse deviner, heu, très, très mouvementée, <chuckles> très animée. Heu, vraiment, heu, pour le coup, heu, entre ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui étaient très surpris, ceux qui ne comprenaient pas aussi, hein ça, ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est l'agrivoltaïsme, heu, à quoi ça sert? Heu, enfin bon, ça ça peut arriver aussi, et heu, donc il y a eu cette 1re phase-là et ensuite assez rapidement, heu, des il y a eu 2 camps en fait, il y a eu les porteurs de projets et les personnes contre panneaux finalement, heu, des des personnes qui sont vraiment plus dans l'optique, heu «pas de panneaux dans mon jardin», et à partir de là, il y a eu un collectif qui s'est qui s'est créé et heu, on on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le seul collectif du coin, heu, sur ce genre de projet, quoi.
D'accord.